Đúng rồi, chi tiết, ưm, đàng hoàng luôn, kiểu như là, giờ đó là ăn cơm, ngủ nghỉ, thức dậy gì đó là mình viết, ơ, rất là kỹ luôn á nha. <laughs> Đó, rồi, ờ, ngoài ra nha, nếu mà dùng cái phiên bản web đó bạn, thì cái Google Calendar đó còn có một cái, gọi là, Google Tasks nho nhỏ ở bên tay phải nữa, thành ra là mình sẽ để những cái việc cần làm ở trong cái đó, và nếu mà việc nào làm xong rồi thì mình sẽ bấm mình nhấn vô cái vòng tròn, tick cái là nó biến mất luôn. Ừm.
Ừm, ừm. Ờ. Ồ, để làm gì vậy? Ừm. Uầy. Cũng thần kỳ ha, kiểu, như vậy thì sẽ xem được là cái nào còn sót lại thì bạn sẽ tiếp tục làm, đúng không? Vậy thì nhá, khi mà bạn, gọi là, lên kế hoạch sẵn như vây, có khi nào mà bạn bị những cái công việc đột xuất nó xen vào khiến bạn cảm thấy là, à, cái ngày hôm đó bị khó kiểm soát hơn hay không?
<laughs> Đúng rồi. Ừm, ồ, có chứ bạn, tại vì khi mình lên lịch rồi thì, ừm, tất nhiên là điều mà mình yêu thích á là nó sẽ theo cái lịch đó, đúng hông? Tuy nhiên thì có những cái vật cái việc rất là bất khả kháng và không thể nào, gọi là, gọi là, phải làm liền cái việc đó ngay lập tức, thành ra là nếu mà bị như vậy nha, là mình sẽ dời cái cái cái việc, gọi là, ở trong cái lịch đó xuống chút xíu, à. Tuy nhiên thì đối với những cái việc đúng rồi, đúng rồi, sau đó vẫn làm, còn nếu làm hổng được luôn á, thì mình sẽ ráng là ngày hôm sau làm thôi chứ không không có đợi quá là lâu, ờ, hông thôi là nó bị sẽ bị quên rồi là bị trật nhịp đó. Đúng rồi, đồng ý bạn. Ừm.
Ừm. Ờ. Sống một chút thôi, sau đó vẫn làm. Ừm. Đúng rồi, như thể quá tải đấy ha. Ồ, vậy thì, ờ, ngoài ra thì cái việc gia đình nè, hay là thầy cô hoặc bạn bè ấy, ờ, họ kì vọng đến cái kết quả học tập của bạn cũng như là, ờ, họ mong bạn sẽ làm được nhiều hơn, nhiều điều hơn. Chẳng hạn như là cái chị mà, à, ở chỗ làm bạn hiện tại đi thì sẽ mong bạn là sẽ dành thời gian nhiều cho công ty hơn, vậy thì làm sao để mà cân bằng được nhỉ, cho dù là, kiểu, ai cũng sẽ hy vọng rất nhiều vào bạn ấy?
Ờ. <laughs> Ừm, hiểu. Thật ra thì bây giờ nha là cái việc học của mình á, nó đỡ tốn thời gian hơn nhiều lắm bạn, có là mình dùng cái phương pháp, gọi là, hiệu quả hơn rồi, thành ra là cái việc kì học á, nó rút ngắn hơn rất là nhiều. Yeah, đó, đồng ý, <chuckles> cho nên giờ cân bằng OK. <laughs>
À. Ờ, thời gian bây giờ cũng khác ha? <chuckles> Nói chung là phải dựa vào năng lực. Công nhận, cảm ơn bạn rất nhiều về những cái chia sẻ vô cùng hữu ích về việc là cân bằng việc học và cuộc sống hàng ngày nhá. Chào bạn nha.
Đúng rồi. <chuckles> OK, cảm ơn bạn nha. Bye bye.

Ừm, nó nó à, thật ra là nếu mà nói là giúp gì cho học trên lớp nha bạn, à, thì nó sẽ là như vầy. Tại vì á, bình thường học trên lớp là cái đầu óc của mình nó sẽ chú tâm vào cái việc học hoàn toàn luôn, đúng hông nè? Kiểu, đầu đầu óc chỉ có học tập thôi và mình nói với bạn đó, cái ngành học của mình là ngành dược, thì thật sự là nó cũng khá là nặng, à. Đó, thành ra là mì đôi khi mình thấy những cái lúc mà giờ mình đi làm thêm như vậy đó bạn, là cái cách để mà mình, gọi là, không suy nghĩ về cái việc học tập hay còn gọi là giải trí. <chuckles> Ừm.
Ừm. Ừ, đúng. Ừm. À. Ừm. Trời, đi làm <chuckles> để giải trí nghe cũng ảo ha, giống như kiểu là, ờ, khi stress thì mang toán ra giải ấy, đúng không?
<laughs> <chuckles> Ờ, đúng, đúng, đúng. Nhưng mà thấy thật sự rất là giải trí, tại vì cái đầu óc mà hổng có nghĩ việc học nữa là coi như là cũng cũng cũng OK rồi. Còn khi nào nha, mà mình bị căng thẳng về cái việc đi làm đi thì mình sẽ s thì mình sẽ quay trở lại bàn học thì có phải là nó sẽ giải trí cho cái điềm việc làm hông bạn? Bù quá sớt lại cho nhau đó. <laughs>
Ờ. <laughs> Đúng ha. Vậy thì khi mà gi giả sử buổi tối nào đó mà bạn được nghỉ làm đi thì bạn cũng ở phòng bạn học thôi hay sao? Hay là bạn sẽ có cái, a, phương thức giải trí khác?
À, hiểu, thật ra nha thì nếu mà nguyên buổi tối đó bạn thì mình sẽ có làm nhiều hoạt động khác nhau. Ví dụ nha, ví dụ như là cái ngày hôm đó mà hổng đi làm đi, à, là mình sẽ đi tập gym nè, à, rồi há, xong rồi ý là mình cũng nấu ăn đàng hoàng nha. À, đúng rồi, ý là cũng cũng phải ráng cân bằng chứ bạn. <laughs> Đó, cái xong rồi xong rồi mình sẽ ngồi vào học, nhưng mà thường thường vào những ngày đó thì mình sẽ ngồi cỡ 2 tiếng thôi, kiểu như, học bài lại cái bài trên lớp của ngày hôm đó thôi. Đó, rồi sau đó xong xuôi đâu vào đó rồi ủa vậy hả? Chăm hông? Mình thấy 2 tiếng cũng cũng cũng, đúng hông ta?
Ờ, bận rộn ghê. Ừm. Sống healthy dữ. <laughs> Ừm. À, cũng chăm phết. Ờ, chăm. Có những người người ta còn không thèm học bài buổi tối cơ.